まあまあ、そうですけど。全然今住んでるところは割と少ないんですけど。そう、やっぱりそういうビーチの方まで行っちゃうとみんな、あの、そう、休暇で来るから。だかそうそう、も、バケーション用のなんか家とかもみんな持ってたりするんで。ね、特にそんなそうそうそう。
うん。 うんうん。 うんうん。うーん。 ああ、なるほどね。 うん。 あ、なるほど、らららしいですね、なんかアメリカっぽい、すごいそれはうんうん、うん。
シーズンになるとほんとみんなすごい、い週末だけ行ったりとか、しばらく休んでしばらくそっち行ったりとか、今だと多分リモートで仕事してる人だとね、夏の間ずっといるとかもあるかもしんないし。ね。そんな。
ああ。あ、なるほど。 ああ。 うん、うん。 あ、なるほど、あ、結構フレキシブルですね、やっぱり、あ、アメリカはなんかそうイメージも。ううん。
はい。ま、あとはもうあの、そう、えっと、定定年退職した人たちが海の方に引っ越したりすることとかもあるし。だかえそう。う海の近くは人が割と多い。<chuckles>
ああ、なるほど。へ、いや、自由な感じ。 <laughs> へえ、そうなんああ、うん、すごく、でばま、自由なイメージがあるし、もともとアメリカって言ったら。うん、な
うん、自由ですよね、うん。 ね。 うん、うん、ほんとにそんな感じです。<chuckles>
へえ、素敵。カジュアルな感じで。なんかアメリカの方と結構お話しすることもあるんですけど、やっぱだいぶ文化が違うので、あの、日本にずっといるだけだと分からなかったこととか、気づかなかったことみたいなんって結構あるんじゃないですか？
うん。 うん。 ええええ。 はい。 そうですよね。あの、まあ、例えば、そう、性格とか話し方とか、すもう全然違うし。ま、す一番びっくりしたのは、えっと、ま、恋愛で言うと、なんかつ日本だと先に告白して付き合ったりするじゃないですか。
うん。 ああ。 おお。 うんうん。 はい。 はい、そうですね、うんうん。

なんか、もしスーパーとかで買えないものとかだと、例えば、Amazon とかみたいな、楽天みたいなので頼むと、あの、来るみたいな感じですか？普通に。
はい。うん。 あ、うん。 はい。ああ、ま、あの、来るし、普通に、Amazon も来るし、で、あの、食べ物は、ま、スーパーで大体完結してるけど、なんだろう、ゴミ袋とかネットとかが、たまに好みじゃないものとゆうか、スーパーに置いてなかったりとか、なんか、あんまり、あの、好みじゃない感じのがあって、そういう時は百均のものをネットで買うとか、Amazon で買うとか、そうゆうことはたまにしますね。そう。だから、ん、うん、生活圏の中で全部が完結はしないので、まあ、あ、ん、ネットネット配送も、適時、うん、運用しますみたいな。
うんうんうん。 はい。 うんうん。 うん。 ああ、はいはい。 ええええ。 はい。 ああああ。へえ。うんうんうん、そっかそっか。 うん。 うんうんうん。 はいはいはい。あ、でも、いもう、今のちょうどいいですね、このご時世で、そういうのも配達してるから、ね。
うん。 あ、かもしれないです。そう、ネットありさえすれば完結するってゆうのは、そう、結構、私も好きな感じ。うん。あ、そうですね、うん。そう。
ね、うんうん、昔だったら大変だったけど、もっと、うんうん。 ね、やっぱそう考えると山とかね、田舎とかも住みやすくなってますよね。私も田舎に住んでますけど。うんうんうん。わ <chuckles>
うん。 あ、ほんとですね。あ、そうなんですか。<chuckles> ええ、いや周りとかは、どっちかというと、ま、田舎な感じですか？都会っていうよりは。あの、山が、あ
あ、全然もう、すすんてか、山はないんですけど、あ、そあの、今、アメリカに住んでるんで、あのそうそう、だからそうそうそう。山がないんですよ、こ私のところは。で、日本だと、わりと、山、どこにでもわりとありますよね、うん。
あ、そか、えん あ、ああ！なるほど。あ、うん。 アメリ ああ、うん、日本だと、そう、山とかあるし、で、アメリカの中で山がないってゆうのが、あんまりイメージが湧かないんですけど、アメリカは結構山のあ、まあ、山火事とかそうそう、あ、そ、結構
うん。そ。 うんうん。 はい。 ありそうなイメージですね。だから私もびっくりしたんですけど、最初。そう。
へえ、山がないやんめアメリカの中で。へえ、まあ、すほんとに。いや、それはちょっとイメージしづらいし、ちょっと、あの、考え考えがなかなか浮かびませんね、山の無いアメリカの中で山の無いとこって。へえ。
山ないところなんですよ、全然。 もう、平地。 <laughs> 意外。 うんうん。 うーん、東海岸で、まあ、海わりと海に近いところだからかそうそうそう。うん。
うん。 あ、なるほどね。あ、でもそしたら、まあ、海海、バケーションって海に行って、あの、いろいろなんか、自然の中でくつろぐみたいなこともできやすい感じですか？そしたら。ああ。
うんうん。 はい。 そうですね、まあ、ただ、結局、ビーチがあるところだと人もすごいですけどね。<laughs>
ああ、なるほど、ん、まあ、アメリカ、人多いイメでも、アメリカの田舎田舎だと、うん、ま、人が少ないとこもあったりしませんか？
ね。 うんうんうんうん。 はい。